Nasi-stress ka 'di ba? Hello? Hello. Ba't nawala? Hello! Hello, Hat. Hat, hello! Ba't nap ayun, ayun, ba't nawala ka?
Ah Kung Ako?
Ah, nawala nawala 'yung ano mo, hindi kita nad
Ay nawala ba, ito okey na?
Okey na, okey na.
Okey. So ayun nga parang, hindi na siya ga'non ka ka ano sa'yo, kadating sa'yo, 'pag nakakarinig ka ng gano'ng balita. Kasi ano, eh, parang, nangyari na dati, hindi naman totoong nangyari, so hindi ko na alam kung papaniwalaan ko pa ba 'yung balita na 'yan, pero ang laki ng epekto niya sa mga tao dito sa'min. Kasi nga 'yung nanay ko, madalas sa social media, <scoffs> 'yun ang sine-share niya sa group chat namin.
Oo. Oo nga, ah Ah, baka fake o hindi? Para parang ano, parang naging kita kasi 'yung mga matatanda nagiging, aware din sila sa kapakanan, 'di ba?
Oo, tama, na parang ako rin
Mas naging advance naging advance sila sa pag-iisip, eh.
oo napapaisip na ako ngayon, "Ano ba mag-iimpake na ba ako ng mga gamit para nakahanda lang, in just in case may mangyaring ganito?" Alam mo 'yung matutuliro ka din, mapapaisip ka, kasi kapakanan ng sa la ng mga tao sa bahay niyo. Kaya 'yung mga gano'ng klaseng impormasyon, minsan, alarming.
<chuckles> Hmm. Oo. Ah. Hindi na talaga, oo hindi nat hindi na talaga siya tinatawag na informative talaga 'no.
Oo, totoo, kasi dahil nga siyempre mas ano ako kasi, bilang 'di ko naman gene-general, pero ako nalang. Parang mas ako, to see is to believe, kapag nandiyan nalang. <chuckles> 'Di ba?
Oo, oo, kahit ako din ka kahit ako din, kasi 'pag sinasabi mong mga ganiyan na mga bagay, pagdating sa mga na disaster natural, 'di ba?
Oo.
Ay, eh, 'di eh, 'di ano, kung dadating, eh, 'di dadating, 'di ba, ganun
Totoo, kasi kasi ang hirap naman na parang inaantay ko 'yung isang bagay na walang kasiguraduhan, kung mangyayari ba o hindi. So, focus na lang ako kung ano bang mas nakakaapekto sa akin, 'tsaka kung sino pang mga puwede kong kausapin sa araw-araw, 'di ba, dun lang focus lang tayo sa goal.
Oo. Kaya nga. Tama. Eh
Hindi na tayo para magpa-apekto pa sa kung anong nangyayari sa paligid natin at may alam tayo pero hindi dapat tayo magpaapekto, 'yun lang. Ayun, salamat sa nag-enjoy ako, ah, sa usapan natin. Thank you, sana nag-enjoy ka. <laughs> Ayun.
Hmm. Dap Oo. Ilang 'yon lang. <exhales> Tama. Ako din thank you, salamat sa sa mga infor Hmm, salamat sa mga information. <exhales>
Ako nat marami din akong natutunan sa'yo. Paalam!
Oo. <breath>